Ờm, thực ra thì, ờ, mình cũng khá là tự tin rằng là về công việc thì mình đang đáp ứng ổn. Ờ, cái khối lượng công việc á, thì nó cũng khá là thoải mái, ngoài cái khung giờ mà mình cần phải họp với lại đồng nghiệp ra á thì những cái khung giờ khác thì mình làm tự do và nó cũng hơi thiên về cái cảm hứng một chút, kiểu như là, nó thiên đến sáng tạo đó bạn. Nên là khi mà có cảm hứng á, trong cái thời gian mà con đi học thì mình sẽ có một vài tiếng buổi chiều để mà ngồi làm một cách thư thả. Đó, thì mình thấy là cũng ổn và mình cũng đáp ứng được cái cái cái nhu cầu công việc của mình, tuy nhiên là cũng như mình nói với bạn là cái công việc này nó thiên về cái yếu tố sáng tạo á, nên là đôi khi á nó cũng cũng rất là khó khi mà mình, ừm, đang, ưm, đang trong một cái luồng suy nghĩ mà có một cái tiếng ồn nào đó, hoặc là một cái tình huống nào đó xảy ra, nó cắt cái cái luồng suy nghĩ đấy của mình thì sẽ khiến cho cái ý tưởng đấy nó bị nó bị chặn lại luôn và mình không thể nào mà quay trở lại và tìm kiếm lại cái ý tưởng như là cái lúc mà mình nghĩ đấy nữa. Đấy, thì nó cũng là một trong số những cái rào cản mà khiến cho mình chưa thể khắc phục được ấy.
Ừm, vậy cũng tốt mà. Ừm. Ờ. À! Ừm. Trời ơi! À, tính ra á là công việc của bạn cũng, gọi là, dễ cho bạn có thể làm ở nhà, nhưng mà cũng khó bởi vì nó cần một cái luồng suy nghĩ, gọi là, liên tục cũng như là, à, sự sáng tạo, đúng hông bạn? Ừm, cũng khó ha, tại vì làm ở nhà như bạn kể á, bạn đang có rất là nhiều thứ có thể xen vào, kiểu, làm cho bạn bị mất tập trung đó, kiểu như là, bạn bị phiền nhiều, rồi đâm ra nó ảnh hưởng công việc cũng khá nhiều, đúng hông? Ô kê, ô kê. Rồi, vậy mình hỏi thêm một cái nữa nha, là á, ừm, bạn có phải, gọi là, quản lý những cái người khác hông hay là bạn chỉ làm cái phần của bạn không là đủ rồi? Công việc á.
Ừm, đúng đúng, chính xác. Ừm, đúng rồi. Ờ, ờ. Ừm, đúng rồi. À, không, mình thì làm việc độc lập thôi và hiện tại thì mình vẫn chưa được lên cái vai trò quản lý đó bạn. Mình chỉ làm việc một riêng mình mình thôi ấy.